जी बिल्कुल मैं कर पाया और एक समय ऐसा आया कि बहो इतकी अति अ, देखिए वही होता है अति का अंत होता है ना, तो मैंने अति ही कर दी थी।
बिल्कुल, बिल्कुल।
तो बिल्कुल अ, फिर जब मुझे मैं जब खाना ही नहीं खा पा रहा था, है ना? और बहुत ही ज़्यादा थका-थका सा रहता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, तो मुझे लगा कि एक हो जाता है एक स्वयं ज्ञान हो जाता है इंसान को कि अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं फिर उस चीज़ की उस चीज़ की ओर अग्रसर हुआ कि नहीं अ, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा।
हुँ, अच्छा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। हुँ, बिल्कुल।
पहले तो दिमाग में यही आया कि छोड़ता नहीं हूँ, कम कर देता हूँ, क्या पता सही हो जाए? हुआ, वही बिल्कुल यही चीजें आती है दिमाग में। तो बिल्कुल पहले मैंने कम ही किया, ब एकदम से बंद नहीं किया, मैंने धीरे-धीरे ही छोड़ा। जैसे अगर मैं स ये कहूँ कि अगर मैं सिगरेट इ अ, दिन की ये स मतलब अगर 20 पी रहा हूँ तो उसको पहले 19 पे किया, फिर 18 अ, फिर स 17 धीरे-धीरे ऐसे तरीके से करता गया। ड्रिंक का डेली हो रहा था तो मैं फिर उसको भी मैं धीरे-धीरे पेग्स कम करता गया, फिर धीरे-धीरे अल्टरनेटिव डेज़ करता गया। फिर इसी तरीके से दिन कम करते-करते जो है मैंने धीरे-धीरे ये पूरी प्रक्रिया, पूरी की और उसको जो है ऐसे पूरा निजात पाया मैंने।
<chuckles> हाँ वो वही वही सोचता है व्यक्ति। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। हाँ, वो धीरे-धीरे चीज़ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे वाह! क्या बात है! और मतलब ये जो ईमानदारी से आपने चीज़ बताई है ना क्योंकि मतलब कहने को ये भी आप कह सकते थे, मैंने बस सोचा और मैंने छोड़ दिया, है ना? जो वो आपने ईमानदारी से चीज़ बताई है बिल्कुल काफ़ी अच्छी हाँ, हाँ वो होता नहीं है, बिल्कुल, है ना? लोग बहुत ऐसे अब देखिए मोटिवेशनल चीज़ों को करने के लिए, किसी को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए ये बोल देंगे, हमने सोचा और हमने कल से छोड़ दिया। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ, तो ये बताइए कि इस गलती से सीखने के लिए सबसे पहले होना क्या चाहिए? मतलब व्यक्ति को एक स्वीकार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए या फिर अपना खुद का विश्लेषण करना चाहिए? आपको क्या लगता है, कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है?
द <chuckles> ऐसा होता नहीं है ये सोचा छोड़ दिया। हुँ, हुँ, हुँ। उहुँ। ना।